Eee, lebih suka buru-buru gitu, lebih suka berangkat tuh mepet-mepet gitu. <chuckles> Jadi
Oke, ya ya, paham paham.
Kadang, ah mhm, jadi kadang kayak, ah, udah minimalis aja kayak cuma pakai, bedak at terus pakai lipstik, eee, yang tipis-tipis gitu. Jadi yang sekarang lebih ke kayak, eee, no make up-make up look. Penampakan yang gak keliatan make up <chuckles> iya, Kak.
Oh, gitu. Aku pikir malah ini, Kak, yang dulu dulu karena Kakak tomboy jadi make up-nya enggak terlalu bermain gitu. Malah sekarang lebih banyak make up ternyata kebalikannya ya, malah sekarang yang lebih ringkes gitu ya katakanlah.
Heeh. Mmm. Kebalikannya kalau make up. Iya, karena dulu nggak pengen terlihat tomboy banget, Kak, sebenarnya. Jadi dari wajah
Oh, ya. Oh gitu, jadi, Kakak
Mhm.
Ngakalinnya di make up gitu ya.
Iya, bener.
Oke jadi biar gak terlalu keliatan, <laughs> boyish banget, gak kelihatan heeh, gak terlalu keliatan tomboy. Jadi meskipun pakai celana pakai kaos apa gimana, Kak, dulu kaos?
<chuckles> Cowok banget, iya betu Mhm. Iya, lebih pakai kaos gitu, terus pakai celana.
Heeh, tapi tetep tetep pakai make up gitu ya. <laughs> Oke oke, heeh, ini ternyata menarik ya jadi
Pakai hoodie, iya bener. Lucu ya. <chuckles>
eee, perubahan 5 tahun tuh lumayan banyak ya. Kalau di, Kakak, mulai dari fashion terus, rambut sempet bondol juga. Tapi sekarang lagi tumbuh sama di make up ternyata juga berubah gitu, ternyata lebih ringkas kalau make up-nya sekarang. <laughs>
Iya. Iya. Iya. Iya. Iya, Kak, benar.
Oke, makasih banyak ya, Kak, buat waktunya, buat ngobrolnya. Menarik sekali ngobrol pagi ini, semoga kita bisa ngobrol lagi ya di lain waktu.
Lah iya. Iya, Kak. Oke, Kak, terima kasih, sampai jumpa ya!